Ähm, dass ich mein Training weiter durchziehen kann. Also, jetzt ist mein Training in Winterpause, aber jetzt hoffe ich, dass ich die nächsten wie viel Zeit habe ich dann noch bis Silvester? Auf jeden Fall, die verbleibende Zeit bis Silvester, ähm, hier zu Hause gut trainieren kann. Also, das ist jetzt eigentlich kein Problem. Ähm ähm, genau, wenn das so läuft, dann ohne ohne ohne Zwischenevents, die sich noch reinschleichen, sage ich mal.
Okay, aber du hast gesagt, die restliche Zeit. Damit wären wir in der Theorie fertig.
Ja, das stimmt. <giggles>
<snorts> Also, p ein einfache Übung, oder?
Ja, eine einfache Übung, aber jetzt kann ich sie auch so leben, ähm, weil diese ganzen Events jetzt eh fertig sind. Außer morgen, da habe ich noch mal 'n langen Tag, wo beides nicht reinpasst. Ähm, eigentlich wollte ich morgen auch noch mal einiges an Arbeit schaffen. Ähm, das werde ich nicht viel schaffen. Also, ich bin
Also, das heißt, du machst jetzt bereits 'ne Ausnahme?
Ja, aber dem ich kann dem halt nicht mehr also, ich könnte jetzt absagen bei 2 Geschichten, aber das, äh wäre halt sehr unfreundlich und nicht so gut.
Okay, das h das heißt, das soziale Gewissen schlägt zu und du machst 'ne Aus Ausnahme von deinen 1. beiden von deinen 1. beiden Prioritäten?
Mhm. Genau, genau.
Okay, okay. Das wäre dann morgen und noch irgendwann, ne, hast du gesagt, 2.
Äh, ne, morgen habe ich 2 Geschichten. Also, ich bin bei meinem Vater zum Essen eingeladen und ich kann da ja jetzt auch nicht sagen, nach 2 Stunden: „Okay, tschüss, ich gehe jetzt.“ Das heißt, man bleibt ja schon auch so 'n bisschen dort. Dann habe ich, äh, abends noch 'ne andere Weihnachtsfeier. Ich werde versuchen, dazwischen irgendwie noch 'n bisschen Arbeit zu erledigen. Ähm, Sport kann ich morgen nicht machen. Ähm, da wären wir bei diesem Thema mit Informationen, weil ich heute, ähm, eine kosmetische Behandlung hatte und ich darf danach keinen Sport machen für 48 Stunden und ich wusste das nicht und ich habe mich auch nicht informiert. Und das hat meinen ganzen Plan umgeworfen, weil morgen war eigentlich auch 'n Training angesetzt, eigentlich heute auch. Aber da ich 48 Stunden keinen Sport machen darf, ist der ganze Plan schon wieder über 'n Haufen geworfen. Ähm, ja, <chuckles> so ist es.
Okay. Mhm. Okay. Okay, okay. Und stattdessen machst du den Besuch bei deinem Vater und 'ne andere Weihnachtsfeier?
Genau, das stand sowieso fest.
Okay, okay, gut. Aber das passt ja ganz gut rein, ne?
Das passt rein, ja.
Okay, okay. Jetzt haben wir Prio 3 abgehakt. Gibt's noch 'ne weitere Prio? Noch 'ne weitere Ausnahme, die du dir reinnimmst?